Oo, 'tsaka 'di ba may frost dun pa minsan dahil ang hangin na nagmumula sa Taiwan daw 'tsaka sa China.
Mm.
'Yung mga halaman dun nga daw namomroblema 'yung mga magsasaka kasi nababalot minsan ng yelo.
Ay opo, sa may parte po yun ng ano naman, ng Benguet.
Hmm.
Opo, kung napadpad na po kayo dun.
So, 'yung pa-North, ah.
Opo, maganda po dun may mga ano po sila, um, anong pangalan nun, mga cabbage po na kulay violet, ganiyan.
Ah, talaga? 'Di pa ako nakakita ng ganun, kumbaga sa ano lang
Opo. Rose cabbage po ang tawag nila dun.
Oh. Kasi ano tawag dito siguro makakapunta ako dun 'pag yung yung mga joiner-joiner na nasubukan mo na ba 'yun?
Ganda po do'n. Opo. Oh, ano po kasi kami po kasing magkakaibigan ang magkakasama kapagka yan, 'pagka ganiyan.
Hmm. So, meron na sa inyong mga marunong mag ano, magbiyahe, eh mag-drive gano'n?
Ah

Mm, sabi ko nga pagdating ko siguro, "Wow, HD." <chuckles> Eh, yung dagat kasi oo, blueng blue yung dagat tapos may white sand ganiyan, tapos ano, malamig nga yung simoy ng hangin do’n kaya parang sabi ko, "Ang saya naman dito."
<laughs> Opo. Mm. Opo. Wow, hobby niyo din po ang ano, mamasyal.
Mm. Mm, yung paglalakbay.
Wow, parehas po pala tayo. Gustong gusto ko rin po kasing nakakakita ng mga bagong tanawin, ganun.
Mm, lalo na ‘di ba yung mga kalikasan, ganiyan.
Opo.
Ayan.
Kaya yung gustong-gusto ko pong puntahan, ano, dagat at tsaka ano po, kabundukan.
Hmm, ano ‘yon nagha-hiking ka?
Opo, ginagawa ko po yun. <chuckles>
Ay, wow. Ako naman kasi 'pag alam mo yun, parang naaya lang din ako, ‘di talaga hiking, kumbaga ‘di sa tabing dagat, tapos parang akyat daw kami ng yung medyo mataas-taas hindi naman mat hindi mataas na lugar, oo, eh, hindi naman ako handa parang sumabit yung ano sa binti ko, yung mga halaman. Parang nangati ako, so parang sabi parang hindi ko gusto yung gan'tong <laughs>
Opo. Sakto lang. <chuckles> Opo. <laughs> Maganda po dapat nakapantalon, ay nakaano talaga mahabang ano.
Mm, tama, ‘di ba dapat su ano yung talagang angkop din sa pagha-hiking. Eh, hindi naman handa. Mm, tsaka yung mga tinik-tinik kasi ano ba ‘yan. <chuckles>
Opo, makati po talaga yung mga <chuckles> Opo, <laughs> pero ang ganda po 'pag nakarating na kayo dun sa mismong tuktok ng bundok.
Hmm. Ay wow, talagang ano. Ano 'to, umaakyat kayo ng mga Mount Pulag, nakita ko kasi ‘yan sa TikTok, yung mga Mount Pulag na ganiyan. Ah.
Oo, ang ganda po doon. Meron na po 'pag natsambahan niyo po yung Sea of Clouds.
Mm, so natsambahan mo? Natsambahan niyo?
Opo. Opo, yun nga lang ang hirap talaga. <chuckles>
Ay, wow. Sulit ang pag-akyat, 'di ba.
Opo, sulit yung mga pagod, yung hirap. 'Yan. Tapos yung lamig.
Mm. Mm. Pero 'pag ganun, ‘di ka ba natatakot o marami naman kayong magkakasama?
Marami naman po kami, na takot po ako 'pag mag-isa ko lang. <chuckles>
Hmm. Ay nako, hindi talaga, 'di ba. ‘Pag ikaw nahulog, napakapit sa sa ano ‘to, tawag sa lumang ano, branch ng puno, tapos
Opo. Opo, ta’s ano, doon ka na 'pag walang ano, wala kang kasama, wala kang pagpapatulungan.
Mm, kasi wala naman kasing naninirahan, 'di ba? Kumbaga mga hayop at tsaka ano
Opo.

Ay ako po hindi pa po ako nakapun
Ako din hindi pa eh. Kahit nga Baguio hindi ko siya nararating, ano ba 'yun.
pero maganda daw. Ay, talaga po? <laughs>
Oo. <laughs> Eh, kasi nga kailangan kong mag-joiner-joiner para makapunta dun wala naman pumupunta sa'min kasi.
<chuckles> Sana po makapunta po kayo balang araw. <chuckles>
Ayun nga, eh, di ba yung sariling atin puro ako palabas kasi ng ano eh, alam mo naman, ayaw natin na kasi di ba yung sa iba halimbawa tricycle mas mahal pa sa grab, ewan ko ganun yung di ba, ganun yung mga galawan sa probinsya.
Opo. Opo. Mm, Oh. <laughs> Opo, kapag alam po nilang turista ka.
Mm. Ayun maraming salamat kasi natawa ako yung ating
Mm, naku n natuwa po ako sa ano, sa pakikipag usap ko po sa inyo. <chuckles>
Oo, ako wala talaga akong alam sa hiking, so yun na ano ko, nalaman ko sa'yo.
<blows air> opo, sana po maranasan niyo rin po.
Sige, maraming salamat, ingat.
O sige po, ingat din po kayo at paalam po.
Sige, paalam.

Magandang hapon.
Magandang hapon din po, kamusta po kayo?
Ayun ano, um, ayan pamerye-meryenda. Ikaw ba?
Wow, <chuckles> wala hindi pa po ako nag meryenda.
Hmm, maaga pa 'no, dati nga ano, eh, kinukutya ako nung ka-opisina ko nung boss ko sabi, ang aga ko daw mag meryenda. <chuckles>
<chuckles> <laughs> Ay, opo 2:00 pa lang po pala. <chuckles>
Mm, 'di ba? Gano'n ba 'yun, dapat 3:00, gano'n? <chuckles>
<chuckles> Hindi naman po, siyempre 'pag nagutom na po mag meryenda na.
Mm, 'di ba kung ano na yung gusto natin. Ayun, ikaw ba ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Yung mga interes gano'n?
Opo. Um, ako po ano mahilig po akong, mag luto-luto ng kung ano-ano. <chuckles>
Hmm, so nagluluto ka pala.
Opo, nagluluto po ako. Nahilig din po akong mamasyal sa kung saan-saan. <chuckles>
Hmm, okey.
Opo, yan. Kaso po ang init po mamasyal ngayon.
Oo nga, eh, kumbaga 'pag mamamasyal ka ngayon sa dagat, 'di ba?
Opo, maganda po magbabad, kaso po ano mangingitim tayo niyan.
Mhm. <scoffs> Kaya nga, eh. Pero 'di ba, maganda kasi kamakailan lang nagpunta kami sa dagat.
<chuckles> Opo, ako din po galing din po sa dagat.
<scoffs> 'Yun naman pala, eh, ayan.
<chuckles> Kaso po ano, parang hindi ko na uli susubukan ngayon. <chuckles>
Hmm. Ano 'to bago mag ano, Semana Santa?
Opo, pumunta po kami bago, kasi po ano, madaming tao kapag ano natapat.
Ako din, bago din. Mm, tapos kami naman ano kasi kami, ah, 'yun Katoliko nag, pa-participate kami sa mga, <clicks tongue> ah, Semana Santa na mga prosisyon, gano'n. Mm. Yun, so bago mag ano Semanta Santa 'yun, nakapag, ano langoy-langoy ganyan.
Mm, nauwi po kayo sa inyo po? Wow. Opo, <chuckles> maganda rin po 'yun para ano, mabawasan ang stress. Opo.
Mm, talaga ay alam mo totoo yan, alam mo ba? Nakakatawa maari ko bang ibahagi.
<chuckles> Sige po, ano po 'yun?
Ano, nasa daan kami lahat ng problema talagang lumabas sa ano, alam mo 'yun? 'Pag 'di ba, 'pag nagro-roadtrip kayo parang nakikita mo nga, "Ayun, may magandang tanawin." Ta's naalala mo yung mga responsibilidad mo sa buhay, mga problema, ta's pagdating ng dagat nabura niya lahat so parang
Opo. Opo. <chuckles> <chuckles> Opo, la lalo na po pag pagdating niyo na ganyan ang ganda po nung ano nung sikat ng araw tapos yung kulay nung dagat.
alam mo 'yun?